А расскажи, пожалуйста, что тебе помогает не сравнивать себя с другими?
Слушай, ну, наверное, помогает то, что с каким-то, м, опытом, наверное, да, жизненным я понимо поняла, что я- такая, какая я есть у себя. <chuckles> Меня уже и поменять не получится. Да. И не надо, да. И я просто себя как-то приняла и поняла, что, а, ну, у каждого человека есть определенные какие-то характеристики, да. Положительные и негативные- это уже не так важно, но они всегда какие-то аутентичные, оригинальные. Мы должны что-то в себе, а, замечать хорошее всегда, да, и развивать именно ть те какие-то качества, которые нам кажутся, что, м, ну, они стоят, а, того, чтобы развивать, да. И какие-то они положительные для нас самих, а, может быть, даже для каких-то окружающих нас, а, людей.
Конечно, ну и не надо. <chuckles> Обязательно. А смотри, а раньше, допустим, вот когда ты была помоложе, у тебя были такие проблемы? Вот, наверно, чаще всего это, ну, достигает, молодых людей, да, вот, что как будто они хотят, э, сравнивать себя с другими, их жизнь только начинается, да, вот ты, ну, конечно, ты ещё, допустим, не дорос, да, вот, э, и ты как будто еще личность не сформировалась, да, ты чего н не знаешь, что тебе надо в жизни, как бы, да, у тебя какие-то там как будто, ты за кем-то бежишь, да. Конечно, ты там вырос, ты уже, наверно, понял, что не надо такого делать. А может у тебя такое было, что когда ты была, ну, поменьше, да, вот по возрасту, ты вот как будто за кем-то гналась, и тебе на тебе это не особо хорошо потом оказалось?
Мгм. Ну, слушай, конечно же, абсолютно ты права в том плане, что когда ты, наверное, совсем юный, да, ты еще не умеешь как-то вот, да, может быть, замечать какие-то свои положительные стороны и копируешь просто кого-то. Особенно, наверное, это касается, может быть, подростков, да, когда вот они правда смотрят на своих, может быть, сверстников, и постоянно на них равняются. Они хотят выглядеть таким же образом, не знаю, одеваться, наверное, так же себя вести, может быть, да, если Да-да-да.
Чтобы подражать, да, кому-то там. Есть какая-то компания, и они вот, как все, вот там них не хотят быть белой вороной, потому что белая ворона- это не чёрная ворона, она, наверно, будет как будто по отдельности, да, и как будто ну, не сможешь нигде приспособиться, поэтому легче быть просто, как все.
Ну да. Ну тут, на самом деле, такая интересная ситуация. Я просто вот наблюдаю сейчас за какими-нибудь там девчонками, да, которым там 16-18 лет, и они вроде бы каждая считает себя уникальной какой-то, да, но при этом выглядят абсолютно одинаково. <laughs>
И все одинаковые. <laughs> Даже все там а а аб обтягивающие джинсы, да, вот там, э, ноги <chuckles> немножко там вот, э, вот это, как будто, промежуточность, д да, вот, э, вот джинсы, да, вот ботинки, он она голая, <chuckles> да, вот зимой, ну и все и там ещё что-то там курят, да. <chuckles> Все одинаковые.
Да-да-да. <chuckles> Ну, слушай, я вот могу сказать, что, что я вижу, например, да, в девчонках, которые окружают меня, в той стране, в которой я живу. <tsk> Это вот: все девчонки одеты во что-то черное, во первых, да. Ка какая-то вот, э, облегающая одежда, то есть это либо платье какое-то черное короткое, либо какая-то короткая юбка черная и какой-то черный топ. У всех обязательно выпрямленные волосы, длинные тёмные и сис
А, обязательно выпрями, да, такие вот, как сосульки, а как <laughs> Да-да-да.
Ну, такие, как ро ровненькие-ровненькие, знаешь. И плюс тут такая мода, знаешь, ам, почему-то мне не очень понятно, что летом девушки надевают такие, знаешь, как вот, а, какие, типа ковбойские сапоги.
Ах, а как это? Ну, можешь немножко вот пояснить? Мгм.
Что такое ковбойские сапоги? Ну, вот знаешь, ты, может бы
Нет, я предста я представила, что такое. Просто интересно, с с чем это сочетать, потому что я не особо вокруг себя такое видела. Вот, может, это только в твоей стране или как-то популярно, или это только щас, может, появилось, а я ж не особо как то замечаю.
Мгм. Ну вот смотри, я живу в Италии и тут, э, почему-то у девушек так принято, что именно з летом, когда жарко на улице, может быть, там 40 градусов, например, да, там, в июле, в августе, девушки надевают вот эти вот сапоги. Сапоги, которые для моего менталитета- я всё-таки из России, да, для ме для меня кажется, что сапоги надевают девушки только когда на улице холодно, чтоб согреться. А тут- наоборот деву Да, а тут это считается очень модно, то есть со стильно, когда девушка надевает летом в 40 градусов вот эти вот сапоги высокие до колена, закрытые, да. И при этом у нее очень открытое что-то сверху. То есть это либо может быть какое-то короткое очень платье с очень глубоким вырезом, например, да, или какой-то топик, например, да, обтягивающий, коротенькие юбоч
Мгм. Раз какие-то стили, да? Мгм. Я представила, мне кажется. Вот чё если п ну, допустим, вот эта, а, верхняя одежда, она такая еще свободная, да, такие ковбойские сапоги, еще если это какая-то юбка, ноги, допустим, а, ну н не закрытые, да, и вот какая-то сумочка. Как-то вот так представила. <chuckles> И ковбойские ботинки.
<laughs> Ну да, то есть о очень такая, как бы, скажем так, сексуальная одежда сверху, да. То есть девчонка очень как-то так, а, сексуально одета. То есть у нее там, а, большой вырез, да, который показывает особенности ее фигуры, да, короткая какая-то юбка очень, и при этом вот эти вот длинные сапоги. Но это вот именно такой образ летний. И вот, если ты выйдешь погулять вечером, например, да, там, летом, то практически каждая 2 девчонка, вот молодая, которую ты встретишь, она будет выглядеть именно таким образом.
И вот, э, как ты думаешь, в чем проблема, что вот, ну, хорошо, они хотят, как будто, может, та какой-то мо за модой следить, но почему не появляется вот, э, таких людей, либо их всё таки меньше, да, которые, ну, как бы, понимают, что, ну, вот зачем одеваться как так, как все будут одеваться, может красиво, но не как все. Почему вот именно такая мода, почему не можно какую-то другую моду выбрать?
Ну вот это, на самом деле, очень хорошее замечание, потому что, м, кто-то, на самом деле, начинает отличаться. То есть ему не хочется быть как все. Ну мне кажется, это именно особенность вот какого-то ск такого очень юного возраста, когда, а, вроде бы девчонки и хотят быть какими-то там, м, отдельными личностями, да, как-то особым образом выглядеть, но, тем не менее, они вот, э, н должны обязательно иметь у себя там в гардеробе какую-то определенную одежду. И когда у них, э, стоит вопрос, в чем, например, выйти там на какой-то ужин, или на дискотеку, да, они почему-то все одеваются одинаково. Ну то есть для меня это прям какая-то загадка. Я, на самом деле, вспоминаю себя, например, там в каком-то подростковом возрасте, например, да, у нас там тоже были определенные какие-то наборы, да, там одежды, и все мы примерно одинаково тогда одевались. То есть, это, видимо, какая-то просто характеристика, которая относится к определенному возрасту. Когда, может быть, ам, там девчонки, или там, м, парни тоже, да, они может быть еще не знают, что им идет, а, что им подходит. И вот просто кто-то задает вот эту вот моду. Может быть, посмотрели какой-то фильм или, может быть, посмотрели какую-то передачу, или где-то там в соцсетях говорят, что вот это красиво и модно. И все начинают одеваться одинаково.
Ну странно, странно. Мгм. Мгм, и получается, что, как будто, может даже легче, да, за кого-то, как будто, зацепиться, нежели самому что-то, да, изобрести. <chuckles>
Ну, с самому что-то изобрести- это всегда намного сложнее. Во-первых, это, э, во-вторых некоторый такой протест, потому что если вся масса, скажем так, да, одевается определенным образом, то тебе выделиться из этой толпы, и выглядеть как-то по-другому, немножко даже сложно, потому что тебя могут там осуждать, например, да. Кто-то скажет: "А почему ты, например там, не знаю как-то там волосы по-другому укладываешь, да, почему ты там, м, вот это, например, оде надела", да. А может быть, там у них какой-то определенный дресс-код там есть да, что вот на дискотеке девчонка должна выглядеть, например, именно таким вот образом. Ну, то есть вот этот вот как раз-таки, м, вот эта вот способность, когда ты нач наконец понимаешь, что тебе идет, что ты хочешь надевать, каким образом ты хочешь выглядеть, все-таки, наверное, это
Мгм. Что равняться на других не надо, да, что равняться надо только вот, э, на себя, потому что, как бы, это твоя жизнь, а не чья-то, ну, там <chuckles> другого человека, да, как бы, это твоя жизнь, ты должен выглядеть так, как ты хочешь, да. И мне кажется, вот это ас вот это осознание- это самое хорошее осознание, что ты можешь, как будто, на себя полагаться, да, не на какого-то человека, да, который там может тебе ничего даже в жизни хорошего не сделал. Да, просто ты почему-то начал считать ему крутым, а почему, это так каждый 2 одевается.
Да. Ну да, ну вот это именно вот это качество, когда, м, ты уже начинаешь понимать, что ты как-то хочешь отличаться, ты хочешь проявлять свои какие-то качества каким-то другим способом, да. Может быть там, поменять прическу, может быть там, поменять свой гардероб, поменять ся своё поведение. Именно тогда, когда ты уже понимаешь, а кто ты, вообще, сам такой по себе, что тебе интересно, да. Человеку, например, может быть, там, не знаю, когда ты молодой, все ходят на дискотеку, и ты ходишь на дискотеку. Потом ты нач например начинаешь взрослеть, ты понимаешь, что для тебя дискотека, например, это что значит- это значит там прийти поздно домой. На следующий день невозможно встать рано, да, ам, например, ты хочешь работать, да, или учиться. То есть ты уже как-то выбираешь для себя какие-то приоритеты и понимаешь, что, м, для меня важнее, например, сейчас учеба, и я не хочу вот там больше там тратить свое время, там ходить на дискотеку например, да, тусоваться с друзьями. Соответственно тебе нужна другая одежда.
Конечно.
Ты как-то по-другому должен выглядеть например, да, м, вот. Поэтому, ну, и как бы, наверное, ты так потихонечку пробуя пробуя что-то, уже как-то меньше всё время сравниваешь себя с какими-то другими людьми, потому что ты поним
То есть вот ты думаешь, что лучше всего- это просто находить какие-то альтернативы, да, в чём, а, ты мог бы себя как-то может поднять, да, вверх, чтобы на каких-то вот такие пустяки, да, какую-то там одежду, либо какой-то там стиль, как будто не равняться, ну, либо ещё на что-то, да.
Ну да, да. Ну да, потому что я считаю, что у каждого человека есть какие-то, например, индивидуальные, м, отличные от всех, особенности, да, у кого-то есть, например, какой-то талант определенный, да. Кт у кого-то там творчество, например, хорошо получается, кто-то спортом занимается, например, да, кто-то, например, очень умный, там я не знаю какие-то научные исследования делает, кто-то считает, что там самое главное в жизни- это, а, создать семью, родить детей, как бы, вот, э, как мать, например, там да, или как отец реализоваться в жизни. На самом деле, мне кажется, самое главное это просто понять чего ты хочешь. Как только ты начинаешь понимать шт чего ты истинно хочешь, ты начинаешь уже как-то, ну, не сравнивать, знаешь, тем более
Более, как будто с как будто, фиксировать ц вон н на эту цель, да, как будто, вот, ну, даже я, как будто, нет времени можешь сравнивать, потому что наверно, сравниваешь, как ты вот правильно выразилась, тогда, когда у тебя нет своего мнения, ты не знаешь кто ты, ты просто, пытаешься хватиться за любого вот такого, <chuckles> э, за л лёгкое решение, да. Ну вот: "Ой, я там оденусь как все, какая разница, там я хотя бы вот они одеваются, значит, я оденусь также, тоже, как будто не проскользну. Да, там же и у меня нет времени для экспериментов, там, м, находки себя там может не понравиться людям". Да вот, наверно, да ты права.
Мгм. Ну да! М, пока ты не поймешь, что тебе действительно интересно, и что ты действительно хочешь от жизни, да, ты так и будешь себя сравнивать с кем-то другим. Ну невозможно равняться, и быть абсолютно таким же, м, на кого ты там равняешься, да. Например, ну я не знаю, сейчас просто, на самом деле, у вас, у молодежи, намного больше соблазнов каких-то, да. То есть вы открываете соцсети, и вы видите какую-то идеальную картинку там, я не знаю, какая-то там супермодель с идеальными внешними данными, да. А, то есть это всё постоянно н н как бы постоянно ты видишь это в разных соцсетях. У нас всё равно как-то этого
Просто напоминает, да, смотри какая она красивая, а ты нет, смотри какая она богатая, а ты нет, да. <laughs>
Да-да, то есть это заставляет действительно как-то влиять, э, на неокрепшие умы, которые начинают думать: "Блин, а вот у меня нет вот этого, да, у меня там нет её там крутой машины, у меня нет там её там длинных ног, да, вот у меня там волосы какие-то не такие, кожа там какая-то не такая, да, там я не замужем, у меня нет ребенка", там, или там ну кому что интересно, да. Но на самом деле, нужно просто понять, что у каждого своя судьба, и такого не бывает, что все там заканчивают школу, и все у всех одинаково всё будет складываться. Но это же и хорошо.
Да, кто даже сказал, что, допустим, бизнес не получится, если ты будешь находиться именно рядом с тем человеком, у которого получилось, потому что ты уже на его месте, э, которое он уже создал, да. Ты не можешь то же самое сделать, потому что там уже создан, ты должен своё место найти.
Лю Да, да. Просто, на самом деле, если ты даже хочешь какой-то такой же бизнес, нужно понимать, что не у всех дан не всем это дано. То есть люди, например, у которых действительно есть какая-то там, а, предпринимательская хватка. Например, да, и у них действительно это получается здорово, легко, да, как-то, и непринужденно. Но это не значит, что если у тебя нет такой хватки, то ты какой-то там ущербный, да, или тебя как-то обделила судьба. На самом деле, нужно просто искать свои какие-то качества, которые, м, тебе достались, да. Может быть, это какие-то творческие способности. Поэтому лучше направить просто свой вектор развития на что-то другое. Не, м, обращать внимание там на какой-то финансовый успех кого-то, да, а развивать именно своё качество. То есть, если тебе хочется того же самого финансового успеха достичь, просто нужно искать тот способ, каким ты сможешь его достичь. Может быть, ты там, не знаю, может быть, у тебя какие-то спортивные данные определенные, да, но тогда развивай эти данные. Может быть, ты тогда благодаря этим данным достигнешь той или иной цели. Или, например, там внешние может быть, да, у кого-то данные очень хорошие. Может быть, благодаря внешности сможет человек достичь там, да, или голос, там допустим, судьба подарила. Можно там певцом каким-то стать, да, или какую-то группу там создать с кем-то. Поэтому, на самом деле, самое главное понимать, что тебе дано, и развивать это, и не смотреть особо по сторонам. То есть, получать просто удовольствие, да.
Конечно. Конечно. Это, б э, свою жизнь, э, свою жизнь потеряешь, смотря по сторонам. <chuckles>
Да, нужно, мне кажется, ещё очень важно не, м, просто видеть цель, что я вот хочу просто достичь вот этого, да. Самое главное- это это то, как мы идём. То есть, э, получать удовольствие, пока ты это делаешь.
Конечно, конечно, это очень тоже важно. Потому что вот это удовольствие может ещё к какой-то цели привести, да. Ещё б больше мотивации, да не ост не отс не отставать, и не останавливаться на н каком-то одном месте.
Да, да. Тем более, ну, как бы, цель это ты шёл, шёл и пришёл, да. А вот именно сколько? Это может быть годами к этому будешь идти. Нужно, чтобы это тоже тебе нравилось.
Да, потому что если не будет нравиться, ты до этого не дойдёшь, либо дойдёшь, и потом не захочешь быть на этом месте. Поэтому да, спасибо тебе большое, что поделилась. Было очень интересно послушать, как, э, на самом деле не сравнивать себя с другими, оставаться собой, находить себя. Спасибо тогда большое, и до встречи.
Н ну да. <laughs> Тебе спасибо большое, за твой интерес, за твои вопросы. Рада была поделиться. Пока!
Пока.